Me conta uma coisa, como que você monta uma playlist ali compartilhada, que todo mundo vá curtir?
Nossa, eu diria que é uma tarefa difícil, hein?
É, né. <laughs>
Porque, nossa, quando junta muitas pessoas com gostos diferentes, se torna uma tarefa aí, uma missão impossível. <laughs>
É verdade, é verdade, mas assim, você tem um grupo de amigos que tem um gosto muito diverso?
Então o meu grupo de amigos agora, a gente tem alguns gostos diferentes, mas ao mesmo tempo, por exemplo, ah, eu gosto muito de pop, mas a minha amiga ela gosta muito das músicas antigas como Beatles
Aham. Hum.
essas coisas, assim, meu outro amigo também. Aí é mais rock
Hum. Tá.
então ah, mas assim, eu também gosto das músicas antigas, gosto de alguns rocks, então acaba que no final eh, a gente consegue fazer ali uma playlist, né, compartilhada, mas que tenha pelo menos um pouquinho de cada um.
Aham. Hum. Boa. Boa. M m mas me fala uma coisa, vocês costumam, assim, cada um contribui um pouco, ah, eu coloco uma música, outro coloca outra, ou é uma coisa mais assim, alguém fica responsável e aí por conhecer o gosto de todo mundo, sabe o que botar, que todo mundo vai curtir?
Uhum. Então, por exemplo, ah, eu tô responsável ali pela playlist, né. Se isso acontecer, eu já conhecendo eles, né, quando são assim os meus amigos mais próximos que eu já conheço o gosto musical. Eu automaticamente já pego e já vou incluindo musicas que eu sei que eles gostam e eu também gosto.
Aham. Hã, boa.
Por mais que seja ali estilos diferentes e tudo mais. Eu já pego e vou colocando ali tudo em ordem.
Aham aham.
Mas se não tem uma pessoa para organizar isso, né, digamos assim, se é aquilo de ai cada um vai adicionando uma música
Aham.
quando é assim eu normalmente pego e adiciono as que eu realmente mais gosto, e eles fazem a mesma coisa com as músicas que eles mais gostam.
Hum tá. Ah boa. Mas já aconteceu, assim, numa festa com muita gente, mais do que os seus amigos mais próximos, que aí tem gente com gosto muito diferente e aí bota aquela música que ninguém conhece, e fica meio que nossa um clima diferente? <laughs>
Uhum. Ah, sim. Nossa inclusive te conto o que aconteceu agora no Halloween. <laughs>
Ah me conte como é que foi? <laughs>
Então a minha amiga, ela decidiu fazer uma festa de Halloween na casa dela.
Tá.
E nisso ela convidou várias pessoas. Não só o nosso grupo de amigos mais próximos, mas sim assim, a maioria das pessoas do nosso curso que ela conhece, nem que seja aquelas pessoas que só dá um oi. Mas ela decidiu ali incluir todo mundo, né. E chamar todo mundo, o que a gente achou super legal.
Hum. Hum, tá. Aham.
E aí a gente chegou lá, e um dos amigos da irmã dela, ele é DJ.
Olha.
Então ele tem ali o o a mesa, né, de DJ e tudo mais.
Equipamento, boa.
Sim. E aí ela aproveitou, alugou uma caixa de som boa, também
Aham.
E aí, o que que acontece? Esse amigo, ele é alemão. Esse que é DJ.
Tá.
Por ele ser alemão, já é da natureza dele gostar mais assim de uma música house, eletrônica.
Uhum. Entendi. Ainda mais por ser DJ, provavelmente já é um estilo conhecido pra ele, né?
Que assim, eles curtem mais Uhum. Exato. Então o que que acontecia. <laughs> Ele estava lá empolgadaço tocando essas músicas. E assim tinha gente que gostava e tinha gente que já não gostava tanto.
Hã.
Então, você via que alguns momentos tinham algumas pessoas dançando, outras pessoas sentadas. Mas assim, eu e 2 amigos assim, mais próximos, né. Essa minha amiga e um amigo nosso, a gente estava ali sempre ao redor da mesa, tentando incentivar, dançando independente se a gente gostava da música ou não. <giggles>
Aham. <laughs> Pra dar aquela aquele apoio moral, né?
Exato. E esse amigo meu ele tá aprendendo a ser DJ.
Ah, então ele estava super interessado ali, né?
Então ele aproveitou Exato. Então, ele aproveitou que esse amigo que é DJ estava lá. Ele aproveitou pra pegar umas dicas e ele até deixou o meu amigo tocar um período.
Olha que legal!
Sim, foi super legal! E acabou que esse meu amigo tem um talento nato, gente, pra ser DJ.
Olha! Acabou descobrindo um talento. <giggles>
Porque foi muito bom. Sim e ele adorou! Nossa ele adorou! E aí o que que a gente fez? A gente aproveitou que esse amigo, né, já é bem mais próximo da gente
Aham.
Então, essa questão das músicas, né, como a gente achava que o anterior estava monopolizando ele muito no eletrônico, na house music. Aí a gente chegou e falou assim: "Olha coloca ali um pop, umas músicas antigas, vamos dar aí uma remixada. <laughs>
Aham. Ah, boa! Mudar um pouquinho o estilo. <giggles>
Exato. Pra ver se ali o porque o resto das pessoas assim, não era tão em música eletrônica. Porque a gente tinha pessoas de tinha italianos, tinha canadenses, tinha brasileiros, né, como eu <giggles> e essa minha amiga. Então tinha gente, assim, de muitos lugares diferentes e que gostam de estilos diferentes também.
Hum. Várias nacionalidades. Aham. É verdade.
Então, é realmente difícil, né, você conseguir agradar todo mundo mas a gente aproveitou essa oportunidade pra justamente pegar e tocar ali, uma música um pouco mais eclética, né, mudar um pouquinho a dinâmica.
Hum. Aham. Boa, boa. Imagino que as outras pessoas que gostavam ali, do mesmo estilo que vocês, também devem ter aproveitado o momento pra dar uma dançada, curtir um pouquinho também, né? <giggles>
Sim. Exatamente. Não, eles super aproveitaram e daí quando eles olharam e viram que era a gente ali, né, que tipo era esse meu amigo mexendo e eu e a minha amiga do lado dele, <laughs> eles já viraram e já riram, porque daí sabiam que era a gente que estava mudando, né. <chuckles>
Hã. Ah, já entendi, já ficou bem claro ali, os estilos diferentes então, né? <giggles>
Sim. Exato.
Olha que legal! Mas me conta uma coisa. Você acha que tem algumas músicas que são, assim, quase que unânimes? Que, ah, você vai pra uma festa de Halloween, mesmo que as pessoas não gostem tanto, vai ser uma música que todo mundo vai dançar, vai curtir, que vai funcionar pra grande mariori maioria?
Sim. Olha, sim. Eu acho que é aquelas músicas ali 2000 e alguma coisa sabe, início ali dos anos 2000. Ou 2010, 2015 como algumas músicas da Rihanna.
Aham. Boa.
Que assim eu acho que todo mundo conhece vai todo mundo cantar. E tem essa pegada, assim, mais alto astral. Então vai todo mundo dançar.
Ah, boa, boa. No final, assim, mesmo quem é mais eletrônico conhece, vai dar pra dançar, vai conseguir fazer ali curtir a noite, né.
Sabe. Sim. Exato. Ao mesmo tempo, por exemplo, o Coldplay também, eu acho que é uma banda bem coringa.
Hum. Boa. É verdade, é verdade. E assim, né, eh, você acha que tem pensando nessas músicas, assim, de estilos, você acha que tem festas que pedem certo estilo de música? Por exemplo, você estava no Halloween, e tal, mas não sei se a gente fosse pra uma festa de Natal. Tem músicas típicas de Natal que são quase que obrigatórias? Se vai pra um carnaval alguma coisa, assim. Você acha que a festa dita muito como qual a música que vai funcionar?
Sim. Ai, eu acho viu. Eu acho sim. Por exemplo o que você comentou do Natal. Aquelas músicas de Natal da Mariah Carey, sabe? Que são bem famosas. Aquilo ali é muito característico do Natal. Não tem como. <laughs>
Aham. Sim. <laughs> É verdade, é verdade. E e hoje em dia, né, eh, as pessoas já fazem remixagem. Pega uma música, se é uma festa mais eletrônica mas é no Natal, já bota numa batida mais eletrônica, mas ainda assim é a mesma música né. <laughs>
Sim. Exato. É capaz de ter até funk de Natal por exemplo. <laughs>
Sim, com certeza tem. <laughs>
Hoje em dia tem de tudo, né. <laughs>
Aham, ainda mais com o uso da Inteligência Artificial né, que é fácil você juntar uma música com a outra, o estilo com uma letra, e fazer novas músicas ali, né.
Sim. Com certeza. Sim. Hoje em dia a criatividade tá muito solta por aí, né, digamos. <laughs>
É verdade, é verdade. Agora não existe limite ali para criatividade humana, né? <laughs>
Sim, não, assim, zero limite. <laughs>
<laughs> Mas me conta uma coisa, pensando assim, você organizou uma festa na sua casa, você dá preferência para algum aplicativo que você acha mais fácil, essa coisa de, ai todo mundo poder contribuir, ou escolher uma playlist já focada? Ai foi um jantar inesperado, surpresa, bota com uma playlist lá que você acha que já vai dar certo. Tem alguma coisa assim que facilita na escolha dessas músicas?
Uhum. Hum. Então eu acho que, assim, para uma festa que eu sei que vão vir várias pessoas. Eu costumo usar o próprio Spotify, porque se eu não me engano dá para criar eu não lembro se é um link, ou alguma coisa assim, que dá para várias pessoas com todo mundo, né, que tenha Spotify dá para entrar nessa playlist e adicionar músicas.
Ah, tá. Aham. É verdade, tem mesmo esse recurso. É bem legal.
Então eu acho que é um recurso muito interessante, e acaba sendo muito mais prático também do que imagina, ficar só uma pessoa lá e vim todo mundo pedir música para essa pessoa.
Sim, sim. Ou ter aquele momento em que tá todo mundo ali interagindo, conversando e a pessoa responsável pela música não sabe o que colocar, porque não tem ninguém pedindo, e aí fica naquela pressão de colocar alguma coisa pra não ficar silêncio, né.
Exato. Sim e aí o que colocar tem que ser algo bom, né. Aí se não é imagina. <laughs>
Aham. Já todo mundo já sabe ai nossa que que você pôs? Por quê, né? <laughs>
Exato. <laughs>
É e na mesma linha ali de músicas temáticas, você acha assim, que tem música que tem cara de fim de festa? Que você coloca e fala assim: "Olha quando colocam essa música é porque já está chegando no fim. Já tá querendo pa dar um recado sutil de que a festa está acabando?"
Sim. Eu acho que quando começa a colocar umas músicas, assim. Ai que são um pouquinho mais paradas um pouquinho mais calmas. Eu acho que já é pra dar aquela acalmada no pessoal pra preparar pra ir embora. Entendeu?
Hã. Boa, criar um clima de mais tranquilidade.
Por exemplo Exato. Eu nunca acho, por exemplo, que a gente vai colocar um funk para o pessoal começar a ir embora. Entendeu? <laughs> Nunca daria certo. <laughs>
Aham. <laughs> Não funciona. <laughs>
Não. Mas se de repente você colocar, assim, ai popzinho. Uma música assim mais romanticazinha mais quietinha. Eu acho que pode ali começar.
Hum. Boa, boa. E aí você comentou assim, né, do do Halloween que você foi, de várias nacionalidades. Você sente que existem diferenças culturais do jeito de curtir uma festa? Do jeito de dançar, estar ali? É, me conta um pouquinho como é que foi. Hã.
Uhum. Nossa, sim. Inclusive inclusive isso foi uma discussão que eu tive com os meus amigos depois da festa. No dia seguinte a gente sentou e conversou sobre isso.
É mesmo? <laughs> Hã?
E aí, o que a gen o que nos chamou a atenção foram os italianos.
Hã?
Porque o que acontece. De a minha amiga fez essa festa para ser, assim, uma pré-festa. E depois ir para uma festa de Halloween num clube.
Ah, pra a Hã, tá. A sua amiga é brasileira, a que deu a festa?
Sim, ela é brasileira.
O Legal, tá.
E aí, nisso, né, quando estava essa música eletrônica, a gente viu que os italianos, eles estavam sentados. Estavam conversando, não estavam, assim, dando muita importância pra música. Nem estavam dançando nem curtindo.
Aham.
E a gente achou aquilo um pouco estranho, porque depois simplesmente todos eles iam pra um clube que só ia tocar eletrônica e House Music.
Nossa. <laughs>
Aí, a gente ficou assim: "Ué, mas por que será, né, que que isso acontece, que eles ficaram assim?" E aí, no outro dia, a gente foi conversar com um dos nossos, assim, melhores amigos, também, que é um italiano.
Ah, tá.
E aí, a gente conversou com ele justamente sobre isso. A gente falou: "Nossa, olha, eh, o que que acontece, né? Porque será que isso aconteceu?" E aí, ele falou uma coisa que realmente faz sentido. Mas, para mim que sou brasileira, isso não se aplica.
Hã? Tá, entendi. É uma regra deles que faz sentido mas não aplicável para todas as culturas.
Exato. Porque o que ele falou foi assim: "Ah, eles provavelmente não estavam dançando, porque pra eles se soltarem eles precisam estar num lugar muito escuro, terem bebido horrores e aí perder a vergonha." E não ficar pensando: "Aí o que os outros vão pensar." Que isso que aquilo, e é por isso que eles dançam no clube e não em casa.
Ah, enten Hum, entendi. Olha só, existe
Aí a gente ficou: "Mas o quê?" <laughs>
<laughs> Existe quase uma pressão social ali então, né, de como vai se comportar na festa, que a a etiqueta ali não permitiu que eles se soltassem tanto na festa em casa. <laughs>
Exato. Uhum. E foi algo que, assim, a gente nunca tinha parado pra pensar antes, porque eu como brasileira, essa minha amiga, uma outra amiga que é canadense, a gente dançava e não estava nem aí para nada, entendeu? <laughs>
Aham. Aham. Aham. O o já que é uma festa, né, já que o propósito é se divertir, né?
Exato, vamos aproveitar. Uhum.
Aham. Gente, que curioso essas diferenças culturais, né.
Realmente, eh chegou a ser um pouquinho bizarro, que a gente achou que eles estavam desconfortáveis ou que se tinha acontecido alguma coisa, né? Mas aí não, era isso. <laughs>
Aham. É, não. Com certeza. <laughs> Olha, gostei muito das suas histórias pra mostrar, né, essas diferenças e como também criar essas playlists compartilhadas pra todo mundo aproveitar. Obrigada, viu?
Sim. Ai, eu que agradeço. Eu também gostei muito de poder compartilhar isso com você, sempre bom, né. <laughs> Muito obrigada e até a próxima.
Nada. Até